والله يعني أنا كان نِفسي يعني أقول لك إن هي أفكاري، بس أنا فعلًا كلّها كانت أفكار موجودة.
يعني <tsk> لمّا تطبّقها لمّا تطبّقها يعني أنا لمّا أنا أكون مش عارفها ولمّا تطبّقها في بلد السبّاك مش عارف يعملها، تبقى أفكار عبقرية حتى لو أنت ب كذا حد بيعملها طبعًا، مش مُهم يعني.
<giggles> وبصراحة مش هو مش مش هاقول لك بس إن هو وعْي بس كده وإن أنا ما استفدتش، أنا كمان استفدت، ولو إن الوعي في حد ذاته برضه مطلوب، ف أنا في المطبخ مجرّد بس إن أنا عملت إيه، جِبت ال نوع، ال نوع الخلّاط بتاع المطبخ اللي هو بيشتغل لو في حاجة عدّت من تحته ولو أنت بعيد عنّه بيفصِل لوحده.
إمم. إمم. إمم. آه كه ب ك كهربا تلقائي كده، يعني بيشتغل automatic.
اللي هي زي الخليّة الضوئية كده بالضبط، زي الخليّة الضوئية، آه، آآ
بالضبط، آه، آه. زي اللي بيبقى موجود في المولات عامةً، مُعظَم المولات ومُعظَم كده، آه، تحُط إيدك تحت يشتغل، تشيل إيدك يفصِل. إمم.
ف بالضبط. بالضبط. بالضبط، فأنت لو هتحُط إيدك تملى حاجة أو مجرّد إنَّك تعدّي ب بيشتغل، غير كده بيفصِل و وده كان يعني بصراحة، كان وكنت متخوّف من إن هو الناس يعني برضه اتّضح إن هي أ فكرتهم إن خصوصًا السبّاكين والصنايعية هو علشان ما يعرَفش في الحاجة فممكن يخوّفك منّها، فأنا دخَلت شوفت ال الريفوهات والكلام ده، قالوا لأ، في نوع معيّن، يعني أكتر من نوع كويسين، كان غالي شوية، بس يكفِي إن هو محطوط بقى له أكتر من 10 سنين والدنيا تمام وكويس جدًا ومافيهوش أي مشكلة، اتعمل له ص
إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. وشغّال عَند كلّ الناس، آه، هتدفَع شوية في الأول وهت هي هيكلّفك شوية في الأول طبعًا، بس بعدين هتوفّر كتير أوي في فاتورة المَيّة. إمم، إمم.
اه، واتع بالضبط. واتعمل له صيانة مرَّة واحدة. بالضبط، برافو عليك، اتعمل له صيانة مرَّة واحدة وتمام. بس أنا فوجِئت إن أنا في بيتي يعني أنا ملاحظها على طول في بيتي وف في في بيت آآ أهلي، ب والدي ووالدتي وفي بيت أخويا لأن هو برضه اتجوّز السَّنة اللي بَعد مِنّي على طول، عايز أقول لك إن أنا فاتورتي فاتورة المَيّة بتاعتي يعني تقريبًا أقل من رُبع الفاتورة بتاعت بيت أخويا وبيت والدي ووالدتي.
إمم. إمم. إمم، إمم. إمم. يا راجل، بتهزّر!